Oke menarik banget nih Kak, nah menu sekarang kalau Kakak journaling-nya lebih kayak kebutuhan, kebiasaan, atau, eee, misalnya harus, eee, bentuk-bentuk pelarian juga nih Kak apa semuanya Kak, kalau sekarang? <laughs>
Wah aku semuanya sih menurut aku ketiganya ya jadi kayak bentuk dari sebuah, eee, kebiasaan karena memang aku udah ngelakuin cukup lama, kemudian yang kedua iya yang kedua adalah kebutuhan kenapa karena, menurut aku ini adalah sesuatu a atau 1 media yang aku perlukan untuk merilis segala, hal yang aku rasain gitu karena, semakin dewasa kan kita semakin, eee, sempit ya, eee, pertemanannya gitu dan tidak semua tidak semua teman di sekitar kita itu punya banyak waktu untuk mendengarkan, cerita kita gitu apalagi aku orangnya itu sebenarnya cenderung tertutup kalau aku nggak dipancing, nggak bisa keluar tuh apa yang aku rasain gitu makanya, aku tulislah di buku segala hal yang aku, eee, pengen ungkapkan jadi itu sebagai salah satu bentuk, eee, kebutuhan aku sehari-hari gitu supaya aku tetap, sehat secara mental gitu dan yang ketiga tuh adalah apa tadi yang ketiga kamu bilang?
Mmm. Kebutuhan juga ya Kak. Oke menarik tuh, mhm. Mmm, pasti. Betul. <chuckles> Oke. Bentuk pelarian juga nggak, Kak? <laughs>
Bentuk pelarian bener bentuk pelarian bener bener jadi kalo misalkan aku udah kayak mulai stres mulai bingung gitu ya udah nulis dan jur buku journaling aku tuh faktanya tuh tidak hanya berisi tulisan loh, tapi berisi juga, coretan coretan bener-bener yang
Apa tuh? Oh coret-coretan? Mhm.
coretan yang gak ada bentuk itu abstrak gitu loh, jadi kalau misalkan aku udah kayak mulai penat gitu aku cari misalkan aku c butuh, eee, tempat buat pelarian misalkan ke coffee shop atau ke, eee, aku di daerah aku tuh ada pemancingan gitu yang disitu ada bapak-bapak nganggur, suka mancing setiap hari, tapi tempatnya tuh sejuk gitu loh, terus aku tuh biasanya kesitu bawa buku aku pakai headset udah terus aku nulis bukan nulis, eee, nyoret-nyoret aja, aku kayak bikin pola-pola random gitu nah itu ternyata bisa, ya itu bisa mengurai kecemasan dan kekhawatiran atau rasa stres aku sih jadi, kebutuhan iya, pelarian iya salah satu satu lagi adalah, eee, apa tadi? Kebiasaan iya betul.
Oh ya ya ya ya ya. Mhm. Oke oke wah seru tuh. <chuckles> Mhm. Oke. Iya kayak benang-benang gitu kan Kak biasanya? Mmm. Biasaan, biasa, heeh, betul waduh waduh nah Kak kan tadi kita bahas-bahas kreativitas nih di awal nah jadi bagian mana nih Kak dari journaling yang paling ngedorong kreativitas Kakak nih di bagian, nulis bebasnya tadi atau naruh-naruh ide tadi atau yang, mmm, proses bersyukur tadi, Kak?
Mmm, mhm. Oh.